Heu, je sais pas si toi alors, je pense qu'en vrai, il y a beaucoup de gens, je sais pas si c'est nécessairement peut-être une génération complète ou alors, heu, c'est vraiment juste, heu heu, un passe-temps, bah, qu'on avait avant parce que forcément, bah, il y avait moins de d'écrans, bien évidemment. Hem, est-ce que, heu, est-ce que tu lis? Est-ce que tu aimes la lecture? OK.
Mmh mh. Ouais. Heu. Mmh mh. Ou ouais par rapport à quoi? Mmh mh. Oui, j'aime lire, ouais.
Est-ce que tu penses qu'elle a un peu changé ta façon de penser?
Ah oui, tout à fait. En fait, hem, avant, je tu sais, à l'école, on te faisait que lire que des livres, heu, science-fiction ou des histoires, heu, machin truc et heu, c'était pas ça qui me pa qui me passionnait, tu vois? Heu
OK Ouais, OK. Toi, tu aimes les romans policiers, je sens tu ai tu aimes bien un truc un peu intrigue comme ça.
Mmh, mmh, même pas en plus. <laughs> Heu, bah, j'ai j'ai découvert, heu, bah les les livres sur le développement personnel
D'accord. Bon, vas-y, c'est super. <chuckles> OK, d'accord.
et heu, et ça a changé ma vie, en fait, ça. <laughs> Heu
Et tu considères ça comme des livres et pas des manuels d'instruction ou autres?
Bah, en fait, heu, non, même pas. Enfin, je sais pas si c'est manuel d'instruction parce que, au au final, c'est des expériences de de personnes, tu vois? Et ça peut être des expériences, tout comme, heu, ça peut être peut-être, heu, comme tu dis, des manuels de trucs, mais, heu, ça ça dépend aussi de l'auteur, tu vois? Parce que j'ai lu, hem, récemment, tu vois? Ecoute ton corps, je sais pas si tu as tu lis pas, de Lise Bourbeau et en fait, heu, elle parle, heu, de sa propre expérience, mais aussi de ce qu'elle a remarqué chez les gens, tu vois?
Heu, non, pas du tout. OK.